Iya bener iya bener, Kak. Ya gitu sih, sama, misa saya juga selain sahabat juga lingkungan kan circle, lingkungan circle kita juga. Kalau kita walaupun kita juga bukan seorang kutu buku ya, tapi setidaknya ada manfaat yang masuk ke, apa, diri kita gitu loh, pengetahuan-pengetahuan baru
Mmm. Iya. Mhm, bener bener bener. P Heeh. Mhm, betul. Heeh, yang bagian ini aku e setuju banget ini, iya iya. Mhm.
Mhm, gitu sih. Saya, m pasti kadang kalau dulu itu 1 buku kita diskusikan dia baca buku apa, gitu. Bahkan pas pasca covid juga itu kan banyak banget itu buku-buku baru heeh, tapi lebih ke pengendalian diri. Kok jarang banget ya, dari novel, dari apa, sedangkan kita kadang juga bosen kan baca buku-buku yang gitu. Kayak gitu sih, Bang.
Heeh. Iya, heeh, betul. Mhm mhm. Hmm. Heeh heeh heeh. Iya iya, mhm. Wah ini, apa ya, kayaknya perlu nih kita, apa, balik lagi ke kebiasaan-kebiasaan harian ya. Ya mau di gimana lagi supaya, apa ya, biar kita itu bisa berkembang, bertumbuh, kayaknya sih semua semua kebiasaan kecil itu di masa depan bakalan bagus ya buat kita ya kayaknya?
Iya iya, Bang. Bisa kembang tumbuh. Iya benar sih Bang, benar banget sih. Ya, kayak HP juga sekarang kita lagi banyak banget kan terpengaruh. <laughs> Bangun pagi langsung scroll. <laughs>
Mmm. Mmm. Iya sih, heeh, heeh. Perlu juga deh kayaknya perlu kita eee, betul perlu kita kurangi tuh kayaknya scroll-scroll kayak gitu kita alihkan. Ya mungkin kayak baca buku tadi oke deh, itu ide bagus, 1 hari, 1 lembar aja, atau mungkin jalan kaki ya, jalan kaki depan rumah aja gitu itu li lima menit, 10 menit. Iya bener deh kita perlu coba kayak gitu. Hmm. Mhm, hmm. Iya, oke. Ini makasih banget ya, udah nemenin ngobrol udah ngasih aku ide-ide, eee, luar biasa sih biar pun kecil ya. Makasih banget, mungkin bisa sambung lagi di hari lain ya, selamat siang, Kak.
Ah, bukan. Kurang sreg, habis bangun, iya. Ah, iya itu bagus banget itu. Ah iya, iya iya iya iya iya benar, benar itu itu bagus banget itu Bang, keren sih. Iya. Iya terima kasih juga ya, Bang. Iya, terima kasih juga Bang, selamat siang, Kak. Dah.

Mmm, ada apa, ada perbedaannya nggak dampaknya dari yang, eee, sebelum ngelakuin itu baca baca baca buku 1 lembar sehari, sama sekarang yang udah kebiasaan gitu. Ada perubahannya nggak perbedaannya dari yang dulu sama yang sekarang?
Gimana? Adap ada perubahannya, banyak sih, Bang. Terutama jadi heeh, jadi pengetahuan lebih tambah ternyata, eee, memang gaya belajar itu beda-beda ya, tapi kalau saya lebih ke baca mhm, gaya lebih ke baca, ingatan lebih terjaga juga dibandingkan nonton video-video pendek, gitu sih kalau saya.
Mmm, kayak apa contohnya? Oh, heeh. Iya iya betul, heeh. Mmm. Mmm mmm. Ah, iya, bener. Iya, ya ya, betul betul betul. Itu
Iya. U impaknya lebih inge ke ingatan, perbendaharaan kosakata itu semakin banyak sih, Bang, gitu.
Mmm, mhm mhm. Mmm, mhm, tul tul tul. Ini sampe itu nggak, eee, apa, tadi kan minimal 1 lembar sehari ya, kalau sekarang jadi berapa lembar sehari ya bacanya?
Ini karena kadang kesibukan ya tetap kadang 2 hari eee, 2 lembar, 3 lembar gitu sih, Bang. Jadi kita mengalir aja gitu 1 hari 1 hari, karena kan ada gangguan, ada apa, kesibukannya juga heeh, setidaknya ada impak baik gitu.
Oh. Ya ya, heeh. Oke, ya ya ya. Mhm, betul. Mhm mhm. Tapi Iya betul sih, heeh heeh. Itu udah dilakuin berapa lama, Kak, kebiasaan kaya gitu?
Itu saya dari kuliah, Kak. Dari dua ribu sepuluh ya.
Dari kuliah berarti u 2010, wah, udah lama ya udah bertahun-tahun ya. Iya bagus juga sih kalau bisa gitu. Mhm mhm.
Dalam Iya. Kalau Abang nih, pernah gimana nih, Bang? Eee, nggak coba kebiasaan baru yang awalnya susah tapi akhirnya bikin lebih berkembang?
Heeh. Apa? Eee, kebiasaan baru yang tadinya susah, de eee, apa ya, aku <sniffs> Bangun pagi sih. <chuckles> Ya maksudnya <sniffs> heeh, maksudnya kalo aku ngantuk, eee, apa ya, bangun jam 6.00 atau 5.30 udah cukup siang gitu. Jadi kebiasaan yang kalau bisa jam 5.00 atau 4.30 gitu ya.
Sekali aktif, iya. Iya iya.

Eh gini ya, aku punya ini, punya kebiasaan dulu itu apa ya, dulu itu aku pas SMA dulu tuh udah lama, itu kalau disuruh ngomong tuh susah banget Kak, ngomong apa aja pokoknya. Ya kayak orang pendiem gitu ya, terus di di diminta ngomong itu, nggak bisa-bisa gitu. Akhirnya aku, eee, latihan kebiasaan kecil aja, aku kalau gini terus nggak mungkin lah jadi orang sukses, orang berhasil gitu, kalau nggak mau ngomong ya. Akhirnya udah aku tiap pagi ada di depan kaca, ada ngomong ama diri sendiri gitu, terserah ngomong apa, mau selamat pagi, mau perkenalan, mau apa, pokoknya ngomong deh. Kalau ada masalah apa, udah curhat aja depan depan apa, depan cermin gitu ya. Kayak gitu, itu lakukan terus tiap pagi, akhirnya sampai sekarang aku kalau ngomong gitu, ya meskipun nggak terlalu lancar ya, tapi keberanian mulai muncul gitu ya. Ya kayak gitu. Ah mungkin heeh, Kakak sendiri ada nggak pengalaman kayak gitu?
M Mhm. Oh. Kalau saya lebih ke baca buku sih ya. Ya di mana heeh, saya ada kebiasaan minimal 1 hari sekarang, mungkin dari dulu mulai awal kuliah itu
Mmm. Mhm mhm, iya iya. Heeh.
saya baca buku minimal 1 lembar per hari. Minimal, heeh, eee, ya dan
1 lembar per hari, oke iya bener. Enteng berarti ya kalo 1 lembar ya, gak terlalu berat ya, mhm.
Iya enteng enteng, gak terlalu berat, terus selain itu juga nabung 1 bulan, 1 buku Bang, di mana isi ya.
O O maksudnya nabung buat beli buku baru gitu per bulan? Dan oke oke, mhm mhm. Mhm, hmm.
Iya, ep iya, iya iya, buat beli buku baru, di situ impact-nya cukup bagus sih, apalagi kalau kita kalau saya sendiri ketemu buku-buku yang sangat menarik, itu bahkan bisa lebih dari 1 halaman gitu itu. Itu pengalaman saya sih, mhm.
Mhm mhm. Mmm, mhm. Ya oke, heeh, asik juga menarik itu. Menarik banget sih, kebiasaannya simple ya, simple, ringan banget sih kalau sehari 1 juga. Hendaknya kalau diterusin bakalan bagus itu Kak, lumayan bagus.
Iya. Oh ya. Iya ben